باقول لك إيه، أنا في موضوع وبصراحة عايزك تنصحني فيه يعني.
أكيد طبعًا احكِ لي، ها هاهتم جدًا إن أنا أسمع.
بُص، في الحقيقة كده يعني، حتَّة إن أنا يعني عندي أرق في النوم واضطراب فظيع أوي بجد، ما باعرفش أنام بسهولة. ويعني عايِز أقول لك يعني أنا ملخبَط نومي خالص، والدنيا بايظة معايا بطريقة وحِشة يعني، مش عارِف بصراحة ده من إيه، والّا يعني ما ما بانامش كويِس خالص، ما باخُشِّش في النوم بسهولة، حاسس إن مؤخَّرًا جودة نومي بقِت وحِشة يعني. إمم، يعني قبل كده أنا كنت بانام كويِس وكنت يعني مضبِّط حياتي، حلو أوي، طبعًا ده كان فارق معايا بقى في طاقتي وقُوَّتي كمان، <tsk> وإن أنا أبقى صاحي فايِق وعارِف. أنتَ كنت باحِب الحياة، حاليًا أنا ما فيش، باجي بالليل باسهر شوية كده، فباحس إن أنا مخنوق أوي ومش عارِف أنام، أجي أغامر أ أجرّب أنام، فاهم؟ امم، ما باعرفش ما اعرفش ليه، ما اعرفش إيه الأرق ده والّا ليه طيب بييجي لي اضطراب، بس يعني فاهمني أنت؟
إمم. للدرجة إيه؟ إمم. آه. بُص، هو عمومًا آآ، فاهمَك ومتفهّم جدًا، والشاشات بتبقى من ضمن العوامل اللي ممكن تأثّر فعلًا على أرقك و وقلَّة نومك. آآ، بس معلش، ممكن توضح لي كده أكتر، التحول ده مثلًا حصل إزاي وإمتى؟ لإنَّك قُلت لي إنَّك كنت كويِس، وكنت بالعكس الموضوع ده مخلِّيك نشيط. فممكن تعرّفني إزاي الموضوع دوّة حصل معاك، أو الدنيا اتقلَبِت كده إزاي؟
إمم. بُصّ أنا كنت الأول يعني مضبّط نومي شوية، كنت باحاول بقى أمنع نفْسي إن أنا أمسك مثلًا الموبايل بالليل، ومُتحكم يعني في دنيتي شوية وباحاول بقى إن أنا لأ أبقى ملتزم هاخش أنام يبقى هانام، ما ارهقش نفْسي بأي حاجة تاني، ولا اشتّت نفْسي، حاليًا أنا بقى لي فترة في دوامة إن أنا فعلًا، عارف اللي هو إيه أنا الساعة 22:00 جات مثلًا فعايز أنام، أروح ماسِك الموبايل أهو خلاص أنا هافتح التيك توك نُص ساعة مثلًا، حرفيًا أنا بن يعني النُص ساعة دي بتجيب ساعة بتجيب ساعتين، بالاقي نفْسي في الآخر في دوامة اللي هو، <tsk> أنا مش عارف أنام حرفيًا، وآجي أخُش أجرّب أنام بقى بعد امّا أسيب الموبايل، ألاقي نفْسي دخلت بقى إن أنا عارف اللي هو الصراع وأنت مغمض عينك كده، و ومش عارف أنام، يا رب أنام، باقعُد أكلِّم نفْسي في دماغي، لأ نام بجد كفاية أنا مش عارف أنام، هو غالبًا عاداتي مش مضبوطة في النوم فاهم، عاداتي بالليل كده قبل النوم ما بتبقاش مضبوطة، وغالبًا ده اللي مسمّع معايا، فاهمني؟
آه. كويس. تمام. إمم. صحيح. آه. إمم. عمومًا يعني ده واضح إن هو مأثّر معاك، وده برضه على فكرة أحب أقول لَك إن هو شيء طبيعي جدًا، وكون إن إن أنت بتستخدم التليفون أو العادات اللي بتعملها قبل النوم هي ليها دور كبير جدًا على جودة النوم بتاعتك أساسًا، وده واضح آآ من إن هو مأثّر عليك، فأنا عايز برضه عايزك تقول لي كده، جرّبت مثلًا إن أنت آآ تَحدِّد Routine معيّن تعمله قبل النوم، والّا أنت بتسيب ال الRoutine ييجي زي ما ييجي؟ يعني ما جرّبتش مثلًا إنك تعمل حاجة معيّنة قبل ما تنام؟
إمم. بُصّ هاقول لَك إمم، بُصّ هاقول لَك، أنا أصلًا جيت في فترة، كنت مضبّط حياتي جدًا، وجرّبت اللي هو أنا إيه بقى أ أتحكِّم في نفْسي وما فيش موبايلات وما ما أفتحش حتّى الLap أو أي حاجة ولا أشوف فيلم أصلًا كنت أوقات بانام قدّام مثلًا وأنا فاتح الLap ومشغّل فيلم، فاكتشفت إن ده أصلًا بيخلّيني ما اخُشِش في النوم، أنا ممكن أبقى عايز أنام و أشغّل فيلم فتركيزي يرجع تاني، وأنا أصلًا مُرهَق، لأ تركيزي يرجع تاني عشان إيه، أنا مركِّز مع فيلم و وكده فاهم، فاكتشفت إن الموضوع ده غلط، إمم، اتحكّمت فيه شوية بقى، وبقيت مثلًا إيه، لأ أنا مش هامسك الموبايل، وه هاقفِّل الLap، قعدت فترة شوية كده وبعدين بقى بوّظت دُنيتي تاني فاهم، ما بقيتش أنام بقى بسهولة.
كويس. آه. صحيح. إمم فهمتك، عمومًا إمم. كويس. إمم، يعني أنت متأثّر بشكل كبير بسبب الشاشات، وإن روتينك ده هو اللي أثّر عليك، وعمومًا ده شيء برضه طبيعي، وارد إن أنت في حياتك يحصل أي اضطرابات تخلّيك تغيّر الRoutine بتاعَك، وإنك ترجع لل للشاشات بشكل تاني، معلش بقى خلّيني أعرف منك كده إيه مثلًا الحاجات اللي أنت جرّبت تعملها مؤخرًا، آآ وحسّيت إنها بدأت تفرِق؟ أو حتّى لو في تجارب برضه ما نجحتش معاك، يا ريت برضه تعرفني عليها.
إمم. معاك حق. بُص، أنا م يعني حاولت إن أنا إيه بقى، يعني آجي بالليل أكتب شوية. جرَّبت أكتب، يعني ح كذا حد قال لي: "سيبك من الموبايل، ولو أنت صاحي اشغِل نفسك مثلًا بكتابة أي حاجة، في ورقة مثلًا." أو عارف، اللي هو أكتب مثلًا ملاح ملاحظاتك بتاعة اليوم. كذا حد قال لي على الحركة دي وناس من صحابي يعني. جرَّبتها بصراحة، بس يعني عارف اللي هو أنا ما باحبش الكتابة، فزهِقت، ما اكدبش عليك. يعني جِبت النوت، كتبت فيها صفحة واحدة وما كتبتش تاني، ما جتش معايا كده. فاهم؟ وفي اللي قال لي ألعب رياضة إمم، في اللي قال لي ألعب رياضة بقى، إمم.
آه. كويس. آه. إمم. صحيح. عمومًا طبيعي إن أنت تحس يعني بحاجة زي كده، آآ، إن أنت حاجة أنت مش بتحبها، وارد إن أنت توصل لحاجة مش حاببها، وتحب تغيرها. آآ، قُل لي بقى أكتر عن الرياضة أنت إيه اللي جربته في الرياضة؟
إمم. واحد برضه صاحبي قال لي: "جرِّب تلعب رياضة بالليل." اللي هو مثلًا الساعة 21:00 كده قبل ما تنام، لو أنا ناوي مثلًا أنام الساعة 23:00 مثلًا، قال لي: "العب لك نص ساعة كده، ساعة، هتلاقيها همِّدتك شوية، تاكل لقمة وتنام." مش عارف، برضه عارف اللي هو إيه، حاسس إن أنا بابقى مُرهَق أوي بقى، وحرفيًا لو مش عارف أخش في النوم كمان بصع بس بسهولة، ده بيبقى صعب عليّا أوي. لأن أنا مُرهَق كده فوق الإرهاق الطبيعي بتاعي، ومن إن أنا متمرِّن، فكمان لقيت نفسي باخش بقى في دوامة الصراع بقى صراع حرفيًا مع نفسي.
آه. حلو. إمم.
برضه حتة
واضح كده إن ال ال التأثير الجسدي الزيادة عليك أو إن أنت ترهق نفْسَك بزيادة، ده شكله كده يعني واضح إن هو مأثَّر عليك بشكل سلبي، بدل ما يأثَّر عليك بشكل إيجابي. وبرضه طبيعي؛ لأن مش كل حاجة هتجربها هتنفع معاك. قُل لي كده مثلًا، أنت جربت تبدِّل دوّة بإن أنت مثلًا تقرأ كتاب قبل ما تنام والّا ما جربتش؟
إمم. إمم. إمم. بصراحة لأ، بس هي كفكرة هي حلوة، وسمعت عنها كتير، بس امم أنا مش من عشاق اللي أنا أقرأ بقى واهتم بالقراءة وكده، فاهم، بصراحة أنا أصلًا يعني عيني بتوجعني، ما أكدبش عليك، يعني اللي هو في الفترة دي أنا عيني بقت دايمًا وجعاني وبقى يعني عارف اللي هو إيه، في زغللة كده من كتر ما أنا باذاكر مثلًا، فبابقى عايز أريَّح عيني بصراحة، ما أكدبش عليك، وف بالعكس يعني بُص أنا ممكن أبقى عايز أريح إن عيني وأمسك الموبايل، أنت عارف إن واحد إدمان، بقى إدمان فينا، فما بقيتش عارف أت أت أتأقلم إن أنا أسيبه وكده وأتحكم في عدد ساعاتي. يعني أنا في الأيام دي اللي أنا باكل يعني في في لحظتنا هذه اللي أنا باكلمك فيها، حرفيًا ممكن أمسك الموبايل أفضل قاعد 5، 6 ساعات عادي جدًا! ومش فارق معايا أي حاجة ولا نوم ولا أي حاجة. وكمان يعني عايز أقول لك برضه اللي أنا لاحظته مؤخرًا غير ال اسمه إيه ده؟ غير ال ال ال يعني إن أنا أمسك الموبايل وكده، اكتشفت إن أنا برضه، لمّا باكل تقيل ما باعرفش أنام بسهولة، يعني لمّا باتقِّل كده في الأكل، باحس إن أنا دخلت في عارف اللي هو إيه، عادة برضه وحشة، اكتشفت إن هي عادة وحشة معايا، بالاقيني مرهق وتعبان ومش عارف باحس إن مش مرتاح كده، مش عارف أخش في جودة نوم كويسة، فاهمني.
آه. إمم. صحيح. صحيح. آه. آه. إمم. إمم، قُل. آه. فهِمتَك. إمم. فواضح كده إن من كلامك كده بتقول إن الجودة النوم عندك بدأت تتأثَّر بسبب أكتر من عادة، آآ، زي الشاشات وإن وصلت بيك بحالة إدمان، وكمان آآ، بتقول إنك أكلك بيأثَّر عليك. عمومًا برضه ده عادي؛ لأن ما فيش حد ال الحياة عنده ممتازة بنسبة 100%، وارد إن تحصل تقلبات زي دي. آآ، طيب بُص ممكن مثلًا تجرَّب، آآ، إن أنت تفصل نفصل ال2 عن بعض أنا وأنت، ونقول إن مثلًا، آآ، إن إيه رأيك تعمل جدول معيَّن كده بعدد ساعات معيَّن للتليفون أو الشاشات بشكل عام الحاجات اللي أنت مدمنها، آآ، تعمل مثلًا وقت معيَّن يكون للتليفون، وتخلي الوقت دوّة ما يكونش قبل النوم بشكل مباشر؛ بحيث إن أنت تعمل مسافة ما بين الوقت اللي أنت ماسك فيه التليفون ووقت النوم بتاعك؛ بحيث إن تخلي وقت النوم عندك، آآ، تكون بتحترمه وبت بتدِّي له الوقت بتاعه، آآ، عشان تقدر تاخد جودة نوم مريحة. إيه رأيك في حاجة زي كده؟
إمم، إمم. معاك حق. أتمنى، ماشي. إمم. إمم. إمم. إمم. هي حلوة أوي، بس عايزك تفهِّمِني أكتر، يعني أرتبه إزاي برضه يومي؟ لأن أنا ما أنا ما أكدبش عليك مش هاقدر مثلًا أمنع نفْسِي من الموبايل خالص، فاهم، وفي نفْس الوقت مش عارف، يعني مثلًا أسيب الموبايل قبل النوم بقد إيه؟ وأمسكه طول اليوم مثلًا مسألة قد إيه برضه؟ بحيث إن أنا ما أرهقش مثلًا نفْسِي ذهنيًا، أنا باحس برضه إن أنا أوقات بط ب به بابقى مرهق ذهنيًا، فبابقى تعبان وممكن يبقى عندي أرق كمان، فاهم.
أكيد طبعًا مفهوم. أكيد. أكيد طبعًا، فاهمك، مضبوط طبعًا، أكيد أنت محتاج تستخدم التليفون في في وقت كتير في يومك وأكيد أنت متعلق بيه وبرضه إنك نفْصِل التليفون كده بعيد عنك، آآ، وأقول لك سيب التليفون خالص، أكيد ده شيء برضه ممكن يأثَّر عليك، فاللي ممكن تعمله كبداية، آآ، جرَّب مثلًا تخلي التليفون معاك في أول اليوم، آآ، بداية خلاص إنك، آآ، فُقت وروتينك الصباحي خلصته، تبدأ تدِّي لنفْسَك آآ، ساعة أو ساعتين إن أنت تخلص فيهم كل حاجة أنت بتعملها على التليفون، بتكلم زمايلك، تبعت لهم لو عندك إيميلات في الشغل تخلصها، تخلّص وقتك خالص على التليفون وتبدأ بقى تقضي يومك بشكل مريح تمامًا، وكمان بجانب الكلام دوّة، جرَّب إن أنت تنظم برضه أكلك بحيث إن أنت تبقى شبعان كويس جدًا، قبل ما تيجي مرحلة بالليل أو اللي هو بعد العَشا خلا على طول تخلي العَشا بتاعك بدري بحيث إن أنت قبل ما تيجي تنام، تبقى أنت متعشي وشبعان، فما تضطرش إن أنت تاكل حاجة تقيلة قبل ما تنام، فتجرَّب إن نومك ممكن ي جودته تزيد. حاجة كمان أنت ممكن التليفون تبدأ تنقله بقى بعيد عنك خالص، ممكن تطلَّعُه أصلًا برَّا الأوضة بتاعتك بحيث إن أنت تاخد جودة نوم كويسة، من غير ما أي حاجة بقى تشتتك، زي إشعارات، زي حالة مثلًا الإدمان، ترُوح تمسك التليفون من غير ما تعمل عليه حاجة. فإيه رأيك إنك ممكن تجرَّب حاجة زي كده؟
إمم. آه تمام. آه. إمم، إمم. إمم. إمم. هو بصراحة لأ، كل الكلام اللي أنت قُلته لي ده عجبني بصراحة، وبالأخص حتّة إن أنا أبعد الموبايل عني، لأن أنا فعلًا لو حاطط الموبايل جنبي وفي إشعار جالي وهانام خلاص مثلًا أو حتى بابقى عارف اللي هو إيه، خلاص يُعتبر عارف أنت لمّا أبقى داخل على النوم كده خلاص، ف أسأل أسمع صوت الإشعار، ألاقي نفْسِي عارف اللي هو إيه، قلقت كده أو فتحت عيني تاني وهاقوم أمسك الموبايل تاني وهكذا فاهم، بس بجد يعني حتّة إن أنا أبعد عن الموبايل عني دي، أنا ما جربتهاش خالص قبل كده، ويعني ممكن أفكر أ أعملها يعني في الفترة الجاية. كمان بالنسبة للأكل، أنا بصراحة برضه لسه كنت ب يعني باتناقش مع نفْسِي كده وقلت فعلًا إن أنا لازم آكل بدري، يعني ما أخليش أكلي يبقى قبل النوم على طول، فاهم، كمان عايز أقول لك على حاجة، حتّة القهوة طيب، يعني هل هي ممكن تبقى عاملة لي أرق برضه؟ إن أنا أوقات باشرب قهوة عادي وبالليل كمان.
إمم. صحيح. بالضبط. إمم. كويس جدًا. حلو. أكيد طبعًا. بُص، آآ، الدراسة بتقول إن القهوة لو شربتها ونِمت على طول بعد ما تشرب القهوة، ده ممكن يخلّيك فايق بعد أصلًا ما ت بعد ما تشرب القهوة. فشُربك للقهوة، أو حتى لو أنت مُدمن قهوة، ده برضه شيء ما يخلّيكش تقلق خالص، ولكن استخدامك ليها ممكن تخلّيه بشكل مختلف. بدل ما تشرب القهوة علشان تسهِّرك، ممكن تجرِّب إن أنت تشرب القهوة علشان تفوِّقك بعد ما تصحى. فبدل ما تدخل تشرب القهوة، وبعدين تاقعُد تعمل أي نشاط وبعدين تيجي تنام، أكيد طبعًا ده ممكن يسبب لك أرَق وممكن يكون سبب في اضطراباتك اللي قبل النوم. فممكن القهوة مع الشاشات، آآ، الروتين لمّا أنت تضبطه وتخلّي القهوة بتاعتك، لو أنت عايز تشرب القهوة فعلًا ده حقك وشيء مفهوم طبعًا إن أنت بتحب القهوة. فممكن تشرب القهوة ديّة بس قبل ما تنام على طول، بحيث إن أنت تشرب القهوة وتروح تنام على طول. وعايز أقول لك كمان على فكرة إنك ممكن تجرِّب حاجة جديدة، إن أنت تسمع موسيقى هادية وأنت بتشرب القهوة وداخل تنام. لو اتعوَّدت على حاجة زي كده، ده ممكن يخلّي روتينك أصلًا مختلف وتتعوَّد عليه وتحب كمان أصلًا فترة النوم، بدل ما تكون معلَّقها بشاشات وبسوشيال ميديا وتليفون. لأ، تبقى أنت حوَّلت العادات دي كلها لعادات تانية مختلفة، زي إنك تسمع موسيقى هادية وتشرب القهوة بتاعتك قبل النوم مباشرةً، والتليفون كمان يكون بعيد عنك. فإيه رأيك في دي؟
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. حلوة أوي دي، إمم. إمم. معاك حق. إمم. بصراحة لأ، كلامك حلو أوي وعجبني يعني، ما اكدبش عليك. بالذات نصيحة الكافيين دي، أنا فعلًا هاجرِّبها. ويعني بجد لأ، أنا عندي عندي فضول أوي إن أنا اجرِّبها وأشوف فعلًا أنا كنت ب باشرب القهوة غلط والّا لأ، لأن أنا فعلًا كنت باشربها في أي وقت ومش رابطها بأي حاجة حرفيًا. بس ويعني حتة بقى إن أنا اسمع موسيقى دي، بصراحة ما جرَّبتهاش قبل كده، بس هاجرِّبها يعني. وهاقول لك برضه، هاقول لك النتيجة. وأنا متفائِل يعني، وبجد يعني بجد يعني، شكرًا بجد على النصايح الجميلة دي، وإن أنت يعني بتساعدني وحاولت كمان تساعدني بقدر الإمكان. شكرًا أوي ليك.
أكيد. مفهوم. إمم. أكيد يا ريت. أكيد طبعًا، أنا موجود هنا دايمًا لخدمتك في أي حاجة، لو لسه بتواجه أرَق أو عندك أي مشكلة فيما بعد ياريت تكلمني في أي وقت أنت تحبه.
بجد تسلم، شكرًا ليك.
الع